อา ใช่ ใช่ครับผม
ค่ะ แล้วยังไงต่อคะ?
แล้วเขาก็ อ่า มันก็เหมือนเป็น เหมือน เหมือนเป็นการหมักเอาไว้อะครับผม แล้วก็
อะฮะ อา อะฮะ นานไหมคะ? เขาฝังนานไหม?
อา ผมก็จำระยะเวลาไม่ได้ แต่น่าจะนานเหมือนกัน เพราะว่า อ่า ใช่ครับ โอ้! ก็แมลงวันตอมสุดยอดเลย ที่ ผมเห็นในถัง ครับผม แล้ว แล้วก็เขาบอกว่าเป็นตะหา ที่กลิ่นแรงมาก เพราะว่าเวลาที่เขาจะมาประกอบอาหารเนี่ย เขาต้อง ใส่ อา สมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศ อะไรเนี่ยไปดับกลิ่นคาวค่อนข้างเยอะเลย แต่ว่าเขาก็ เขาก็กินกันแบบว่า โอ้โฮ! อร่อย เอร็ดอร่อย จนแถบว่า ผมอะอยากจะลองเลยว่ามันเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อือฮึ ค่ะ อืม แล้วทีนี้ พอเอาถุงขึ้นมา แล้วมันมี มันเป็นยังไงคะ? มัน อ่า อะฮะ อุ๊ย! โอ๊ย! โอเค อะฮะ ฮะ! ค่ะ อือฮึ ๆ อืม อะฮะ เอ๊ะ! อ่า อ้าว! งงอะ อือฮึ แล้ว <chuckles> ไม่ แล้ว คือ ส เอา เวลาเขา ที่เอา เอาขึ้นมาจากถุง จากหลุมอะนะ จากหลุมอะ แล้วมันก็มีกลิ่นแรงมาก แล้วเขาเอามาทำให้มันสุกก่อนไหมคะ? หรือว่าเขาเอามาใส่เครื่องเทศ แล้วเราก็กินแบบนั้นเลย
ครับ ครับ อา ครับ อา ผม ผมเห็นเขาเอามาทำสุกนะครับผม แต่ว่า ไม่รู้ว่า ใช่ ๆ ครับ แต่ แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่า อ่า วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีท้องถิ่นเนี่ย เขา เขานิยมทานดิบกันด้วยหรือเปล่าครับผม? แต่ว่า โอ้โฮ! ถ้าทานดิบก็อาจจะค่อนข้างโหดนิดหนึ่ง <chuckles> ครับผม
ค่ะ ซ สุก เอามาปรุงสุกใช่ไหมคะ? อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อะฮะ แต่ อือฮึ เออ บ้านก็ยังมองไม่ออกว่า การที่เราเอาเนื้อสด ๆ ลงไปฝังดิน มัน เป็นการถนอมอาหารยัง ไง <chuckles>
ครับ ครับ งง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เขา เขาฝังดินเสร็จ เขาเอาขึ้นมาแบบว่าตากอยู่บนอากาศด้วยนะ เขาทำดูเหมือนแบบว่า เอามาห้อยทิ้งเอาไว้ ใส่ถุงพลาสติกกันนะครับ แล้วแมงวันก็ตอม <chuckles> เออ
ใช่ไหมคะ อะฮะ อะฮะ ค่ะ เออ ค่ะ โอ๊ย มันก็จะ อ เนาะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณน่ะ คุณหมวกอยากจะลองไหมคะ? แบบนั้น คิด มีความคิดที่อยากจะลองไหม? อือฮึ
ครับ ผมอยากจะลองนะ แต่ว่าอาจจะต้องขอเป็นระดับเริ่มต้น ก็คือขอเป็นปรุงสุกก่อน อะไร อย่างเงี้ยครับผม คงไม่กล้าทานแบบดิบ ๆ เอ่อ <chuckles>
อืม อือฮึ อ๋อ เหรอ แค่ แค่คิดบ้านก็ไม่อยากลองแล้วอะ ไม่ ไม่กล้าอะ เออ ไม่กล้าอะ เอา เอาความ เป็นจริงอย่างแบบ แต่ว่าบ้านเราอะ ยังไม่ ยังไม่เท่าประเทศจีนเนาะ ประเทศจีนเขาจะมีแบบ อะไรนะ งูอะ งูที่ดองอยู่ในโหล อะไรงี้เปล่า?
ครับผม ครับ อา ครับผม โอ้ ใช่เลยครับ ครับ อ๋อ ทึ ประเทศไทยก็มีครับผม ซึ่ง โอ้โฮ! ถ้า ถ้าเรียกว่าเป็นอาหารแปลก ๆ เนี่ย ผมเนี่ยน่าจะ ค่อนข้างทานมาเยอะเหมือนกัน เพราะว่าตอนแรก ๆ ผมก็กลัวนะ ตอนแรก ๆ ผมก็กลัว แต่ว่า เรื่อง เรื่องงูเนี่ย ผมน่าจะทานมาค่อนข้างหลายแบบ แล้ว ครับผม อ่า โอ้โฮ! ก็ อ่า ใช่ครับผม เขาก็จะมีแถะ ถ้าเป็นงูเห่า ก็นึ นิยมผัดเผ็ดกัน อะไรแบบเนี้ยครับผม ใช่ครับ ก็เป็นตามร้านอาหารป่า
ใช่ไหม? อ้าว! จริง เหรอ? อือฮึ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ อุ๊ย! เคยลองด้วยเหรอ? เออ เล่า ๆ ค่ะ อือฮึ เหรอ ๆ งูอะไรอะ? งูเห่า อย่างเงี้ยเปล่า? ค่ะ ค่ะ ๆ อือฮึ เออ เอ่อ แล้ว แล้วไอ้ที่มันไปดองอยู่ใน อยู่ ไอ้นั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยแปลกไง มันแปลกคือที่ว่ามันไปลอ มันไปดองอยู่ในโหลอะ แล้วมันเป็นตัวแบบ ตัวตะขาบ ตัวงู อันนี้คือแบบ คือแปลกแล้วก็น่ากลัวด้วยนะ
ครับ ครับ อ๋อ ครับผม ครับ ครับ

โอ้ ใช่ ๆ ใช่ครับผม
มันดูน่ากลัวอะ แล้วมันมีคนกินจริง ๆ ด้วยอะ เออ อุ๊ย ค่ะ
ใช่ครับ ข้างทางผมเนี่ย ถ้าเรียกว่า ถ้า ถ้าไม่เห็นโหลนั้นเนี่ย ผมอาจจะทานได้ แต่ว่าถ้าเอาโหลนั้นมาตั้งอยู่ตรงหน้า แล้วให้ทานไปด้วยเนี่ย มันก็อาจจะไม่ค่อยพิศสมัยเท่าไร <chuckles> อา ครับผม มัน มันอาจจะดูค่อนข้างแปลกนิดหนึ่ง
อือฮึ ค่ะ อะฮะ อะฮะ ได้ไหมคะ? <chuckles> อา เจียน มัน มันต้อง อะฮะ ซ ก็แปลว่า ถ้าเกิดเจอแบบแปลกแบบนี้จริง ๆ เราก็ไม่กล้าลอง ถูกไหมล่ะ?
โอ้ ใช่ ใช่เลยครับผม อ่า
เออ มันไม่ใช่แค่แบบ มันไม่ใช่แค่ความกล้าอย่างเดียวนะคุณ คุณหมวก มันเป็นเรื่องของ เขาเรียกอะไรอะ สุขอนามัย ใช่ เออ คำแรกติดใจ คำต่อไปอาจจะติดเตียง อะไรอย่างเงี้ย เออ คือถ้าเอาเป็น เป็น เป็นบ้านจริง ๆ บ้านไม่ลอง ไม่ลองนะ ไม่ลองทั้งของที่แบบปลาหมึกอะไรเนี่ย ที่ ที่บ้านเคยได้ยินน่ะ บ้านไม่เอาอะ เออ ปลาหมึกย่าง ปลาหมึกสดไปจิ้มน้ำจิ้มเนี่ย ยังพอ ยังพอไหว แต่ถ้าเอาปลาหมึกสด ๆ ที่คุณหมวกบอกว่า เขาต้องเอาไปแช่ใน แช่ในน้ำจิ้ม เพื่อให้ปลาหมึกดูดน้ำจิ้มเข้าไป โอ๊ย แล้วมันดูดได้ด้วยเหรอ? อือฮึ
ครับ สุขอนามัยนะครับผม ใช่ครับผม ถูกต้องเลย อ ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ น้ำจิ้ม ใช่ครับ ครับ ใช่ครับผม มัน <tsk> มัน มันจะเหมือนดูดน้ำจิ้มเข้าไปในตัวเลย แล้วคนทานเขาก็จะบอกว่า โอ้โฮ น้ำจิ้มเนี่ย มันเข้าไปอยู่ในตัวปลาหมึกเลย เวลาเรากัดแล้วมันก็จะแบบ น้ำจิ้มก็จะแบบทะลักออกมา อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งคือผมเนี่ยมองว่า ฝ ผม ผมเป็นคนที่กล้ากินปลาหมึกสดนะครับ แต่ว่าผมจะขอเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดีกว่า ก็คือมีการนำขึ้นมาล้างทำความสะอาด แล้วก็ทำเป็นซาซึมิ อะไรอย่างงี้ครับผม เป็นแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่น ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมทาน แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ แล้วเอาเข้าปากเลยเนี่ย ผมขอ ขอ ปฏิเสธก่อนดีกว่า
ค่ะ อือฮึ อะฮะ แซ่บ อะฮะ อา โอ๊ย ค่ะ อะ ฮะ ค่ะ อือฮึ อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ อะฮะ เออ ค่ะ อือ ค่ะ แต่ เออ <chuckles> เออ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็คือ เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้มีชีวิต ใช่ไหมคะ? เขาเอาไปแบบทำผ่านกรรมวิธีอะไรเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ มากินสด
ครับ ใช่ครับ อ่า ต้องเรียกว่า ทำความสะอาดก่อน อา ครับผม ก็คือมีการทำความสะอาด แล้วก็ค่อยมาทานสด ๆ ก็คือไม่ ไม่ได้ปรุงให้มันสุกไปหรอกครับผม แต่ว่าถ้า ครับ ครับผม
อา ทำความ สะอาด อะฮะ ค่ะ อะฮะ เออ แล้วถ้าเกิดว่า อืม แล้วปลาหมึกที่เรา อ่า ที่เรากินกันเนี่ย ที่มันสด ๆ เนี่ย เขาได้ทำความสะอาดไหมคะ?
อา ครับ

อ่า หมาย หมายถึงที่เป็นตัวใช่ไหมครับผม?
ใช่ค่ะ ที่มันดิ้นกระแด่ว ๆ เนี่ย
โอ้ มัน มัน มันน่าจะทำความสะอาดไม่ได้ เพราะว่า อ่า ลองคิดสภาพดูครับผม ปลาหมึกเนี่ย เวลาเขาทานอะไรเข้าไปเนี่ย มันก็ย่อมมีสิ่งสกปรก หรือว่ามีเชื้ออะไรต่าง ๆ อย่างเช่น อ่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอะนะว่า มัน มันเรียกว่าอะไรบ้าง อย่างเช่น อ่า แพลงก์ตอน หรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันแบบว่า อา ใช่ครับผม อยู่ อยู่ อยู่ในทะเลดีอะ แล้ว มันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรา ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราต่ำ หรือว่าเราไม่แข็งแรง เนี่ย มันก็อาจจะส่งผลให้ อ่า เราเนี่ยไม่สบายได้เลยนะครับผม ใช่ครับ โอ้โฮ คด ใช่ครับ ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอันนี้ ผมก็ จริง ๆ ก็ไม่ค่อยสนับสนุน เท่าไร นะครับผม ให้ ให้ไปทานอย่างงี้นะครับผม
อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ เออ อะฮะ อือฮึ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ่า ปรสิต อะฮะ แบคทีเรีย อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อื้อฮือ ยอมใจเนาะ ยอมใจคนที่เขากล้ากินน่ะค่ะ เออ อ่า โอ้ ค่ะ อืม น่ะ ค่ะ อะฮะ แล้วทีนี้อะ มันก็มีตรงที่ว่าเวลาตลาดอะ เขาก็มีขายให้คนต่างชาติด้วยไง แล้วมันก็มีคนต่างชาติ เอ่อ กินจริง ๆ ด้วยอะ
ครับ ครับ แน่นอนว่าอยากจะลองอยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลก ใช่ไหมล่ะครับผม
อะ ฮะ อา มันแปลก แต่ว่ามันแปลกแล้วมันไม่ปลอด ภัย ด้วยนี่สิ ถูก แล้ว อืม เหมือนที่คุณหมวกเล่าให้ฟังว่า อะไรนะ ที่ประเทศเกาหลีน่ะ เขาจะมี อะไรทุกปีนะ ที่จะมี คนเสียชีวิตจาก จาก อือฮึ
ถูกต้องครับไม่ปลอดภัย ต้อง ครับ ใช่ครับ อ่า ปลาหมึก ใช่ครับผม เขาจะติดคอ ก็คือ อ่า คุณ คุณบ้านนึกภาพปลาหมึกที่เป็นปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ที่เขาจะมีหนวด ใช่ไหมครับ หัวกลม ๆ แล้วก็จะมีหนวด แล้วหนวดเขาเนี่ยมันก็จะเป็น อ่า ปุ่มสูญญากาศน่ะครับผม ครับ ช ใช่ครับ ก็คือบางคนเนี่ยถ้าเคี้ยวไม่ดีเนี่ย ไอ้ ไอ้ตรงหนวดนั่นแหละครับ เวลามันลงไปที่หลอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปติด เพราะว่าปลาหมึกมันยัง มันยังเป็นอยู่ ใช่ไหมครับ มันก็ จ มันก็ไอ้ ไอ้สูญญากาศเนี่ยมันก็จะไปติดตามคอ ตามหลอดอาหารของเรา อย่างเงี้ยครับ ทำให้เสียชีวิตได้ อะไรอย่างงี้ครับผม
อ๋อ ค่ะ อะฮะ มี ค่ะ ๆ ๆ เออ อะฮะ ค่ะ อ๋อ เคยเห็นแบบนั้น อ๋อ โอเค ๆ ค่ะ แล้ว ย ค่ะ อือ ฮึ อะฮะ อา อ๋อ เออ มันก็ดิ้น อะฮะ อุ๊ย อะฮะ อ๋อ อือฮึ แต่ว่าปลาหมึกที่บ้านเรามันคนละชนิดกันใช่ไหมคะ?